Oo. Kaya nakakalungkot tuloy yung mga talagang, ah, naghahanap-buhay, magba-back to zero. 'Di ba, parang hirap simulan. Saan makakakuha ng gano'ng pamalit? O kaya minsan kung, ah, umaasenso ka na sa paraan na na bigla kang, ah, nadamay sa delubyo. 'Di ba talagang back to zero. Ang hirap magkaroon ng panimula, no.
Mm, kaya nga. Oo tama. Mm. Oo. Kaya nga. Mm, ang hi oo, ang hirap mo ulit na siyempre yung investment nando'n na, siyempre malulugi ka. So, saan ka ulit hahanap ng mga i pang pang-aabono ulit ng mga mga nasira ng bagyo?
Oo. Totoo, 'di ba. Tsaka isa pa, sa mga karagdagan ko lang, isa pa sa mga napapansin kong epekto, yung mga pinakamatindi, ah, yung sa kabahayan ng bawat isa. Sa siguro sa ating mga pinoy 'no, hindi masyadong kasing ganda ng mga kabahayan ng nasa ibang bansa. Kaya munting hangin lang, konting ano lang ng tubig-ulan, kusa lang talagang su nasisira na agad. O nakakalungkot lang, 'di ba.
Kaya nga. Mhm. Kaya nga. Mhm. Kaya nga. Oo, tama ka diyan. Mm, lalo na yung mga malalapit sa dagat, 'di ba.
Oo, tama 'di ba.
Mm, kaya ito na ulit yung ano, magpapahirap na naman sa ating mga Pilipino yung mga natural na kalamidad. <gasps> Siyempre hindi naman natin mapapa-ano 'yan, <chuckles> hindi naman natin mapipigilan.
Mahihinto pero nga Tama, pero ang nire-request kasi ng mga taong mamamayan na kailangan may agarang aksiyon. Kung hindi naman walang agarang aksiyon, sana pagbutihin yung mga kalidad ng mga proyekto. Katulad na lang ng mga ano, sa kalsada o kaya sa mga ka ilog-ilogan. O kaya, kundi naman sa mga libreng pabahay, 'di ba?
Kaya nga. Mm, tama ka diyan. Mm, para siyempre alam na nil mm, 'di ba. Alam na nila yung mga pwedeng mangyari kapag may mga kalem kalamidad. So, dapat maging aware na sila tapos maging prepare na din 'di ba, para nang sa gano'n eh, hindi na ulit maulit yung mga baha na yan.
Tama. Oo, pero marami rin naman nagrereklamo na hindi naman dapat sila sanayin at bigyan ng, ah, na sanayin na gano'n lang, na kunyari, baha, likas-agad. 'Yun na ang hirap naman no'n kung palaging gano'n.
Kaya nga naman, oo. Tama. Mm. Oo, kasi minsan may mga kahit pinapalikas mo na nga, ayaw pa rin nila lumikas tapos kapag sobrang baha na, do'n pa lang sila lilikas, 'di ba. Kaya mahalaga rin na, talaga na, um, sundin din natin yung mga sinasabi ng gobyerno minsan.
Mm.

Oo, tama ka diyan tsaka maidagdag ko lang din, di ba yung ano, sa pinakamatinding epekto ng natural na maibabahagi ko ay yung pinakamalupit siguro yung mawalan ka ng tirahan at pagkakakitaan. Di ba marami rin ang nawawalan ng access sa mga pagkain, tubig, mga kuryente, di ba? Kaya ang hirap lalo kung may kasamang bata o matatanda ka na kasama at tsaka minsan tumatagal pa bago dumating yung tulong, kaya mas lalong nahihirapan yung mga tao, di ba? Katulad na mga nangyari ngayon, di ba? Ano ba yung mga nangyari ngayon kung napapansin mo?
Mm. Mhm. Tama. Tama ka diyan. Mm. Oo, tama. Mm. Um, 'no ngayon ang daming nababaha, eh.
Oo. Tama.
Tapos mga nasalanta ng mga bagyo, tas parang may mga namamatay, tapos mga landslide.
Tama, totoo yan. Di ba nakakatakot? Marahil di ba oo.
Mm. Kaya nga sig kaya naapektuhan din yung mga emosyon nila.
Tama ka diyan.
Siyempre may mga trauma na silang mga ganyan.
Kaya nga, di ba? Kaya maraming mga mamamayan ang nagkakaroon ng boses ngayon na sinasabi nila na hindi naman pwede, da dapat sanayin sila sa mga ganitong kalamidad. Ang gagawin ay pa'no mapupuligsa paano matutuligsa yung mga ganito, ay siya na nabigyan pansin yung mga, ah, kaba kabahayan. Di ba yung mga kalsada na para hindi, um, bumaha. So, di ba paulit-ulit lang naman. Ay totoo.
Mm. Kaya nga. Tama ka. Mm. Oo. Kaya nga, eh. Kasi ang tindi ng baha ngayon, eh. Puulit-ulit na binabaha lalo sa mga siyudad.

Mm, dito sa amin kapag may mga ganyan, agad silang rumeresponde kapag may mga nasiraan ng bahay, mga ganyan, talagang nando’n yung mga kapitbahay namin tapos tapos kapag wala nang mga bagyo, sabay-sabay kami na nagtutulungan at ala alam mo yun, naglilinis kami, nagke-clearing operation kami, ganyan. Mhm.
Oh. Ah, ang galing naman, nakakatuwa. Ayan sa’kin naman
Oo. Ikaw ba, may kwento ka din ba? I-share mo ‘yan.
Ah, op Sa’kin naman, maise-share ko yung ganito dahil binabaha rin naman talaga yung aming lugar na ito talagang hindi kami makakapag-usad kung walang pagtutulungan. Ayan, may mga parte dito sa lugar namin na, ah, may mga kanto sa amin na isa kilala na bilang mga nagtutulungan, may mga kabataan din na mga aktibo na mga tambay, mga ano, mga graduate, pero mga wala pang work na tumutulong sa pag-rescue. So, nakakatuwa yung mga gano’n, di ba sa paraan na hindi sila nakakapaghanap pa ng trabaho, eh, makakatulong sila sa mga taong mamamayan.
Mm. Mm, tama. Mhm. Hmm. Oo. Oo. Kaya nga eh. Mm. Maganda talaga kapag may samahan ‘no, may pagkakaisa. Mm.
Oo. Tama. ‘Tsaka isa pa sa nagustuhan ko dito ay, ah, okey naman ang aksiyon. May mga palibreng gamot, ah, shelter sa barangay. Ang gus hindi ko lang nagustuhan ay, ah, hindi namimili sila. Sa paraan na kailangan titingnan nila talaga kung totoong nanala nasalanta ka, screening pa. Talagang totoo. Kung sa paraan na 'yon, matatagalan ang pagkakaroon ng pagbibigay ng maayos na, ah, na proseso.
Mhm. Hmm. Oo. Hmm. Oo. Oo. Kaya nga ano, bakit pa ba iba'y namimili? Siyempre lahat naman eh, nasalanta, di ba? So, dapat kailangan talaga na lahat, walang mga pinipili.
Oo. Oo, siguro nililimitahan nila o hindi masyadong marami ang mabibigay kaya nag-i-is-screening sila. So 'yon din ang kulang.
Hmm, siguro mga ganyan or baka tinitignan nila yung mga talagang hindi kaya.
Oo, talagang gano’n. Ayan, maraming salamat sa iyong oras at panahon, marami na akong natutunan.
Di nila kaya. Mm. Kaya nga, maraming salamat at marami na naman akong natutunan sa’yo. Paalam.
Paalam. Ingat ka.